Oye, ¿qué crees? Fíjate que estoy muy molesta con una amiga. Este, esta niña, eh, es venezolana, ¿no? Y yo la conocí porque cuando se compró este departamento empezaron a haber las juntas de condóminos y, pues, ella estaba aquí y un día platicando me dijo: "¡Ay!, yo soy venezolana", somos de la misma edad y me dijo: "¡Ay!, este, pues, un día invítame un whisky", ¿no? Y sí, un día pasó y le dije: "¡Ay, vente! Vamos a echarnos una copa". Nos echamos una botella de whisky entre ella, mi hermana y yo. Y este, y vaya, de ahí ya nos hicimos muy amigas. Bueno, muy buenas vecinas, ¿no? Empezamos a salir, este, también haz de cuenta que se va de viaje, me deja tiene una perrita. Entonces, a veces me deja la perrita, yo subo a su casa. Pobre perra, está todo el día sola, pero ya de menos me subo unas 2 horas con ella al día, ¿no? para que no se sienta mal. Le doy de comer, este, también de re me deja sus plantas y así. Y fíjate que la última vez, eh, estoy muy enojada porque ella es la que lo hace, pero me echa la culpa a mí. Estábamos platicando y agarra y me dice: "Pero es que chama", ya ves al fin venezolana, "es que tú siempre estás viendo el teléfono" y yo: "¿Qué?", "Sí, tú siempre estás pendiente del teléfono y no me haces caso". Y yo: "Pero si tú eres la que me hace eso" y te lo juro, ella es, mira, nació el mismo día que mi abuela y yo creo que por eso es que las dos hablan como merolicos. Uno, cuando quieres platicar con ella es monólogo. No te deja participar.
Ujú. Sí. Ajá. Ajá. <chuckles> Okey. Ajá. Ajá. Ah, ya. Ah, Okey. Ah, Okey. Ujú. Okey.
Y luego cuando y y mira que yo también soy habladora y me deja callada. O sea, está cañona, está cañona.
Okey, sí, sí. Sí, que habla mucho.
Habla demasiado. Y luego, por ejemplo, cuando estamos en reuniones, si llegan la he invitado aquí que tengo a otros amigos, no los deja hablar.
Ah, pero no solo contigo. Si pasa como en general.
No los deja hablar. Sí, es en general no deja hablar, ella quiere llevar el mando de la plática. Entonces lo que tú opines, no cuenta. Y también me ha pasado que estamos solas y dizque estamos platicando y está nada más pendiente del teléfono. Entiendo, tiene un puesto importante, tiene que estar pendiente del teléfono, pero hay veces que está platicando con las amigas, con el novio, con el galán o con lo que sea y yo estoy como un merolico. Obviamente empieza a hacer eso, pues yo estoy haciendo lo mismo. Si ella está pe teléfono yo también, ah, pues la última vez que salimos me dijo: "Es que últimamente ya nada más te veo pegada del teléfono y no me haces caso".
Mm. Meana. Ujú. Claro. Ey, sí. Y, pero pues ella es la que está también en el teléfono, me dices, ¿no?
E entonces ahí me molesté. Obvio, m me molesté mucho con ella y le dije: "Oye, no manches. Pues yo lo hago porque tú todo el tiempo estás pegada al teléfono por 2500 razones. Algunas las entiendo y algunas no".
Claro. Sí, n es válido que te enojes y que te sientas así, ¿no? Sobre todo si te sientes ignorada o te sientes como que no le están dando la importancia, pues a tu amistad, ¿no? Y, mm, cuéntame, este, ¿con qué frecuencia pasa esto?
Ujú. Claro. Siempre, o sea, siempre está pegada al teléfono, siempre, siempre, y también cuando, ah, platicamos siempre es el monólogo y y cuando acaba el monólogo se pega al teléfono. Y ahí es cuando supuestamente tú puedes hablar, pero no te está haciendo caso.
Siempre. Okey Okey, entonces, mira, como para lo que escuchas, es este constante de que está en el celular en vez de estar como activa o como presente contigo y tu amistad, y parece ser que también otra cosa que que pasa mucho es como, este, también como esta cosa de que, pues, habla y es un monólogo y no te deja ni hablar ni nada ¿no? Y has intentado hablar con ella sobre esto y sí, sí, ¿qué pasó? Y si no, ¿por qué no?
Presente, ujú. No. Pues, mira, esta vez que me dijo de que yo era la que estaba todo el día al teléfono, yo sí le dije: "Pero es que chama, eh, la que está todo el santo día pegada al teléfono eres tú y no te das cuenta, tú hablas, tú hablas, tú hablas y cuando uno te quiere responder o te quiere contar algo, pues, el teléfono te quita toda la atención".
Ajá. Mm, sí, ya.
Le digo, entonces, me siento completamente ignorada por ti. Obviamente, si necesitas algo, pues, ahí si te acuerdas de mí, ¿no? Y no pasa nada. Pero si no, eh, o sea, yo me me invitas acá arriba a ver una película, haces las palomitas, te sientas platic platicas tú dos cosas y de ahí te cuelgas al teléfono.
Ah. Ah, se se parece ser que es una relación cero recíproca, ¿no? O sea, como que, ella es la que está hablando y si no está hablando, está en el celular y me imagino que eso debe sentirse hasta, pues, frustrante y molesto, ¿no? Tener supuestamente una amistad, pues, es de 2 y y pues tendría que estar las 2 personas ahí interactuando, ¿no? Y, mm, y ¿qué te gustaría como lograr?, ¿no? O sea, bueno, también esta vez que hablaste con ella le dijiste: "Oye, pues, es que mira, cuando, no sé, haces esto, vas a las películas, haces las palomitas y ya ni me pelas o no me dejas ni hablar". Ella, ¿te respondió? ¿Te ignoró? ¿Te dio la razón? ¿Te dijo algo o simplemente no más se te quedó viendo?
Sí. Ujú. De acuerdo. No se quedó callada y me dijo: "Pero es que tú también" le digo: "Sí, yo empecé a usar el teléfono, porque tú me ignoras". Le digo: "Y, pues, si me empiezas a ignorar, ¿yo qué hago? O sea, ¿qué hago?". Y se lo dije. Ya llegó un momento que ya ni siquiera me siento cómoda contigo, porque sé que vengo al monólogo.
Ah, okey. Sí, pues, es es entendible que estés muy molesta, ¿no? Mira, pues y, ¿qué te gustaría lograr?, ¿no? O sea, ¿te gustaría como arreglar la amistad? ¿Te gustaría a lo mejor replantearte la amistad, tomarte una distancia o una explicación de por qué lo hace?
entonces Ujú. Pues yo creo que replantearla, porque, mira, ¿por qué lo hace?, pues Dios sabrá, ¿no?, y s cada quien es una cabeza y la verdad es que tampoco quiero una amistad obligada, ¿estás de acuerdo?, las amistades son recíprocas, para mí deben de ser recíprocas, ¿no?, entonces, si a ella no le da por escucharme, si le parezco tan aburrida, pues, simple y sencillamente la replanteo y a lo mejor también yo no voy a estar tan disponible para cuando ella necesite algo, porque mira, el hecho de que sea de otro país, que no tenga nadie acá en México y todo eso, me hizo tenerle como cierta consideración, ¿no?, de decir: "Ay, pues, vamos a arroparla", porque, pues, de alguna manera yo como sea aquí vivo con mi hermana, este, y pues, de alguna manera sí nos apoyamos, pero a veces es mucho de un lado y muy poco del otro, ¿no?, y me siento usada, esa es la palabra, o sea, siento que no le interesa, me siento aburrida y pero sí me usa cuando tiene que hacer sus viajes o le tengo que cuidar a la perrita.
Ajá. No, pues no. Ujú. Mm, sí. Claro, sí. Ujú. Uy. Ah, okey, entiendo. Sí, o sea, como que más bien es ella como que, no sé, de esta típica frase de que: "Le das la mano y te agarró el pie", ¿no? Okey, tiene sentido que te sientas tan frustrada. La verdad es que una amistad no debería ser así, ¿no? Debería ser recíproca donde así como recibes también das, ¿no? Y y en este caso, tú eres la persona que estás dando, estás dando y estás dando y cuando te toca a ti o reclam o sea a lo mejor no reclamar, pero, pues, oye, dices: "¿Qué onda?", ¿no? Eh, se hace la de la vista gorda, se hace pato y, pues, esto está, pues, no está tan padre. Y bueno, este, en esto de, pues, ya hiciste como esta comunicación directa y calmada. Este, em, ¿crees que sea bueno como decirle a lo mejor esta otra parte de: "Oye, ¿sabes qué es? Esto no está siendo recíproco. Esto, um, la verdad, me siento usada". ¿Has hablado con ella sobre esto que cómo te sientes?
Claro. Ujú. Así es. Por supues Ujú. Pues, ese día que s que me salió con que yo estaba nada más pegada al teléfono sí le dije. Le le dije: "A mí me parece que tú nada más cuando necesitas algo es cuando me hablas cuando no está cuando no quieres estar sola, cuando no tienes otra cosa que hacer, pues, entonces ya te acuerdas de mí". Y le digo: "Y lo peor es que yo siempre estoy disponible". Me dijo que no, que eran cosas mías, que me lo estaba imaginando, que no sé qué y le dije: "Bueno, va". Pero, sí, obviamente, y voy a intentar poner un poquito de de distancia, porque realmente yo de ella no recibo gran cosa. Entonces si la dejo de ver
Ujú.
No, no pasa nada. Yo no lo voy a resentir. Me queda claro, este, ella puede que lo resienta. Yo no. Yo no, de ninguna manera, este La verdad, eh, a lo mejor antes salíamos más cuando estábamos más jóvenes, eh, nos íbamos más a la calle, nos íbamos más de antro, compartíamos más cosas, pero, pues, obviamente vamos creciendo y entonces ya se empieza a poner, pues, nos enfocamos más cada uno en lo que es su trabajo, en lo que es su vida. Pero, pues, te digo, siempre teníamos esta compañía de que si yo no tengo nada que hacer un jueves: "Oye, bájate, vamos a echarnos una copita o vamos a jugar cartas o vamos a ver una peli", o sea, era como para acompañarnos.
Ujú. Claro. Sí, o sea, como para hacerse compañía, como tú dices, ¿no? O sea, a lo mejor no tienen que tener el mismo trabajo. No tienen que tener las mismas responsabilidades. Pero si había un tiempo libre, pues, esperabas que fuera recíproco, así tanto como tú, como ella, ¿no? Pues, mira, creo que aquí es importante. Si ya le dijiste cómo te sientes. Ya le dijiste que no está padre que no sea recíproco, también estaría bien que te cuides a ti misma, ¿no? Poner límites, a lo mejor buscar apoyo en otras personas y mantener actividades que te hagan sentir bien, ¿no? O sea, poner límites así como de si te habla y ya sabes que nomás es porque se siente sola y a lo mejor tú, la verdad, pues, estás mejor sola y es lo mismo ver una película en su casa que y en la tuya y, pues, vas a estar igual de sola. Pues, a lo mejor decirle: "¿Sabes que? esta vez paso" y y a lo mejor sí ponerte tú a ver la película tú en tu casa. A lo mejor sí te pide favores y esta persona nunca te hace un favor a ti o cuando se lo pides, siempre casualmente está ocupada o no puede. Pues, a lo mejor ahí también poner un límite de, pues, ¿sabes qué? O sea, si te pide un favor, de que, pues, no, no se va a poder o, ¿sabes qué?, no lo tengo o no lo puedo hacer. Creo que sería muy importante marcar tus límites, sobre todo en una persona que solo está recibiendo, pero no está dando absolutamente nada, ¿no?
Ujú. Sí. Sí. Claro. Que la mía Claro. Ujú. Claro. De acuerdo. Oye, pues sí, la verdad es que sí. Creo que poner tierra de por medio puede puede ayudar. A veces forzar las cosas tampoco es bueno y no es sano. Me queda claro que no, no es sano y es mejor que cada quien esté por su lado, tome su distancia y, pues, digo alguien en algún momento digo, no me voy a pelear con ella, me parece una tontería, porque tampoco fue para dejarle de hablar y la odio. No, no, para nada. Pero, pero, pues sí, sí me molesta, porque te digo, hay veces que ha necesitado ir al hospital y yo soy la que la llevo, ¿no? Entonces, pero creo que tienes razón. Voy a empezar a cuidarme un poquito más a mí y dejar de sentirme sobre todo para dejar de sentir esto, este sentimiento de s ser usada, ¿no? Creo que esa es la parte más difícil y más com complicada.
Ujú. Claro, sí, no. Sí. Sí, la verdad es que sí. Pues, mira, cualquier cosa que que no es recíproco, la verdad es que no vale la pena gastar la energía, inclusive, okey no es recíproco. Le dejaste saber y sigue igual, como tú dices, no te vas a poner a pelear con ella, porque vas a gastar tu energía y tu tiempo. Lo mejor es simplemente poner límites, este, y ya ¿no? O sea, como que ahora sí que si si al poner límites esta persona se aleja, pues, ya sabemos que no era tanto la amistad, sino era, eh, pues, la necesidad o ahora sí que el el aprovecharse de de que tú dabas y no re y no tú no recibías, ¿no?
Oh. De acuerdo. Oye, pues, te agradezco mucho que me hayas escuchado como que tenía que sacar esto de mi pecho y por los consejos que me diste. Eres muy linda. Gracias.
Claro. Bye. Hasta luego.